Öyle mi?
Yani bana çok iyi geliyor. Bilmiyorum, yani böyle z eee, z kendim için bir şey yapmış olmayı hissetmek bir anlamda bana kendimi iyi hissettiriyor öncelikle. Emm, sonra, eee, ne bileyim, böyle bir, eee, 6 kişilik ya da 7 kişilik gruplarda biraz hem aynı zamanda sosyalleşmiş oluyorsunuz. Eee, bir profesyonel eşliğinde yapmış olduğunuz için aslında o bahsettiğim, benim sakatlıklarımla ilgili hareketlerde doğru açıyı bulmam da önemli. E, bu noktada da hocalar yardımcı oluyorlar, gibi gibi. E, evden çıkıyorum, işte, bir, böyle, daha iyi oluyor, daha mutlu hissediyorum. Bir de bu, eee, aslında reformer aleti esneme açısından bir tık daha, ııı, iteleyici oluyor insanlara.
Harika. Evet. Hı hı.